А расскажи, как ты реагируешь обычно на критику других людей, э, кто к критикует тебя как-то, вот, и какая тебя эмоция сразу возникает? То есть у тебя защита какая-то происходит, ты обижаешься? Ну или наоборот, тебе любопытно, и ты с готов подискутировать и отстоять свою точку зрения?
М. Ну это, конечно, очень, э, зависит от того, какого рода кр критика, потому что иногда ко мне подходят с, м, очень такой резкой критикой, необоснованной, плохо аргументированной. Тогда действительно у меня могут быть очень негативные эмоции, я не очень захочу с т продолжать с этим человеком разговаривать на эту тему. Но, конечно, большая часть, э, таких, м, обращений это всё-таки критика обоснованная, так сказать, конструктивная, и к ней я отношусь нормально, с любопытством. Потому что всё-таки конструктивная критика, по моему мнению, она помогает человеку расти и саморазвиваться, как-то исправлять свои ошибки.
Мгм. А вот интересно, э, ты сказал: "Конструктивная критика и неконструктивная". А как ты определяешь, что она конструктивная? Это зависит от того, кто спрашивает, то есть ты у тебя есть люди, э, мнения, которыми ты, э, дорожишь, они для тебя важны, или каким-то по другим критериям ты определяешь, насколько эта критика конструктивна, либо её можно игнорировать?
Ну вот, э, как раз таки по отношению к конкретным людям я стараюсь на этом не зацикливаться. Я считаю то, что конструктивная критика она может прийти от любого человека, э, но, э, этого до Эта критика должна иметь в себе доводы, она должна быть обоснованной, она должна, э, пок в в ос Главное, что она должна предлагать пути решения проблемы. Т да, а по поводу того, что какие-то конкретные люди, я считаю, то что это плохо- ориентироваться на каких-то конкретных людей, потому что, э, это может быть как первоначальный фильтр, то есть, м, по по чью критику стоит, э, обдумать, то есть то, что он высказал. Это может быть использовано, как первоначальный фильтр, определенные близкие люди. Но вообще это не должно быть какой-то преградой, потому что даже от абсолютно случайных людей, или даже от кого-то, кто, к кому ты не очень хорошо относишься, может прийти действительно полезный совет, полезная критика.
Мгм. сто процентов. сто процентов. Мгм. Да, 100 %. Э, даже какой-то человек, который, может быть, э, тебя недолюбливает, он может иногда сказать что-то действительно важное, а наоборот тот, кто тебя, эм, любит и лоялен по отношению к тебе, да, он может наоборот сказать: "Да, да-да, да всё прекрасно. Слушай, ну, отлично же всё." Просто из-за того, что он э, ты ему нравишься, он тебя любит, и, соответственно, он в этом плане не совсем, э, как бы, да, объективен. Вот. А, какие там, ну приёмы или фразы ты используешь, чтобы перевести диалог в конструктивное русло? То есть, если, например, тебя, ты понимаешь, что тебя критикуют, э, зря.
Ну да. Да.
Вот. И там, ну получается, что тебе нужно, с Но, но ты не можешь этого человека просто сказать: "Иди ты н нафиг от меня, да, подальше". Вот, т есть у тя какие-то приемы?
Мгм. Э, в таких, м, диалогах я, м, стараюсь, э, всегда возвращаться к фактам. Потому что, м, ну часто такие диалоги уходят в какое-то, уже личную плоскость. То есть перестаем мы оперировать, эм, какими-то с событиями, которые происходили, или какими-то, э, сведениями, и этот человек начинает, там оскорблять меня, допустим. Э, и поэтому я стараюсь всегда в таких разговорах перевести всё в конструктивное русло посредством того, что я начинаю, э, спрашивать: "Э, а вот хорошо, то есть, допустим, я такой-сякой, но а что я конкретно сделал не так? Вот что конкретно тебе не нравится? Почему ты считаешь, что это неправильно? Вот, как бы, ты сделал лучше?" То есть, я начинаю, э, пытаться из него извлечь всё-таки конструктивную критику, даже если она, э, искренне от него шла не така не таковая, не конструктивная. Иногда помогает, иногда нет.
Мгм. Мгм. Обращал в ты ли ты внимание когда-нибудь, что, о конструкти о человек, например, он не оскорбляет, он не доходит до, э, нападок на личность, не переходит на личности. Но при этом он продолжает н Он как бы не экспертен в твоей теме. То есть ему кажется, что он задает вопросы, которые, ну важны и конструктивны. На самом деле, они совершенно не относятся к твоей теме, и ты вдруг в какой-то момент понимаешь, что ну человек просто не понимает вообще, о чём он говорит, о чём твоя история. Вот, вот бывало ли у тебя такое, и как ты с этим борешься?
М. Ну да такое достаточно часто происходит, особенно вот в моей профессии. Я программист, и часто очень заказчики так себя ведут, потому что они ну не очень всё понимают, как там происходит. Но я к этому отношусь, конечно, с пониманием. Я слу слушаю их критику, даже если это не обязательно заказчик, потому что с заказчиком все-таки такие отношения, то что я должен ей для него доставить заказ и слушать его критику, даже если она не очень уместна. О, но, м, тут я обязан это делать. Но даже какие-то люди со стороны, которые не очень разбираются там в программировании и, м, они смотрят на мои программы и, может быть, что-то критикуют, я всё равно слушаю, э, их критику. И я стараюсь им, их, наоборот, просветить. О том что, м, ра рассказать им о, чуть-чуть больше, чтобы они поняли, то что вот их советы они нерелевантны и при этом, а, они не, а, из-за этого не обиделись, не разозлились, а наоборот, что-то новое для себя почерпнули. И может быть в будущем таким людям как я или мне лично даже более какие-то по теме давали рекомендации. Э, и, кстати, достаточно часто получается, потому что о если их ну в моей, ну, в моей практике, если человек х заинтересован в том то, что хочет дать тебе совет там или какую-то критику высказать, то этот человек ф заинтересован в в тебе или в твоем проекте, как минимум. И значит он заинтересован в том, чтобы чуть-чуть послушать, э, какого-то, м, фидбэка от тебя самого. И поэтому они часто слушают.
Мгм. Ну конечно! Мгм. Мгм. Мгм. Мгм. Да, э. Получается, что ты не только выполняешь свою непосредственную работу, но ты еще занимаешься в каком-то смысле образовательной, а, а, функцией и объясняешь людям, что на самом деле суть вот в этом! В только ты сначала рассказываешь, в чём суть, только потом уже говоришь: "А теперь критикуйте!" И как будто бы, да, мгм, и как будто бы, на это уходит, э, во собственно, вопрос в чём? Что в, о, на это уходит огромное количество энергии. Иной раз ты думаешь: "Зачем всё, э, во всё это ввязался?" Вот скажи мне, пожалуйста, стоит ли игра свеч?
Ну да, да! Так и получается. <chuckles> Ну! Это, конечно, хороший вопрос, потому что да, я его и сам себе часто задаю, м, в таких ситуациях. О, но в для меня всё-таки стоит, ну часто стоит. Она, а, стоит в итоге, э, я решаю для себя, стоило ли игра свеч только тогда, когда я о осознаю, что человек понял. Вот если человек понял и действительно, о, как-то пересмотрел свой взгляд, э, и может быть даже в будущем стал как-то лучше по этому поводу со мной общаться, более, э, подходяще, то значит она стоила. Однако, я жалею о том, то что я потратил время. Если человек вообще не слушал моих объяснений, не вник в, э, м, тему вообще никак. Э, и в итоге я это зря всё делал. И тогда я действительно зря потратил энергию, но к счастью таких случаев не так уж и много. Но в принципе я считаю то, что это хорошо, если ты смог человека как-то просветить на фоне его критики.
Мгм. Ну да. Это хорошо. Да. Ам, вот если человек, э, нормально воспринимает всё, что ты говоришь. Он, э, критикует, если тебя покритиковал, то, о, всё в порядке, хорошо всё получилось. И мы в итоге, м, какой-то проект, э, заканчиваем. Мы сейчас разговариваем, э, о, например, если это человек, который критикует, это твой, м, ну скажем, м, тот, кто к тебе з дал какое-то задание. Да, и ты его выполнил, ска скажем, за деньги. То есть это твой, э, по сути, а, работодатель, да. Вот, o и это одна история. Мы понимаем, да, что здесь всё-таки денежные отношения, и тут ты может быть более лоялен. А как реагировать, и какие эмоции вообще возникают, если это какой-то проект, который ты делал сам лично для себя, и ты решил просто показать, что вот посмотрите, вот я сделал, как вам? Вот как в этой ситуации? Насколько критика важна, и как с бороться с непониманием и какие способы есть?
Мгм. Ну, допустим. Ну, на в таких ситуациях в у меня очень в, м, тут отношение к критике свободное. Потому что, э, если эт проект такой открытый, то есть просто я сделаю его для себя, да. И я его просто показываю людям, э, и они начинают его критиковать, то я волен не, м, <chuckles> реализовывать то, что они критикуют. Это не то, что это требование заказчика, но, э, к критике всё равно, я считаю, в таком случае нужно прислушиваться, потому что хоть эти люди может и не заплатили д-денег никаких, но они проявляют внимание. То есть внимание- это тоже очень важный ресурс. И если они потратили свое время на то, чтобы как-то попользоваться твоим продуктом, изучить его в той или иной мере и после этого высказать критику, то это тоже заслуживает того, чтобы ты тоже на них обратил внимание. Однако, иногда такие люди позволяют се слишком много. Э, или же они не пони ка опять же, как мы возвращаемся к нашей предыдущей теме. Не понимают вообще как это всё работает, что там можно сделать, чего нельзя сделать, что сложно, что несложно, a. И тогда этой этой критики можно и пре не то что пренебречь, но относиться к ней, м, не так серьезно. <chuckles>
Мгм. Мгм. Ну да, немножечко над ней быть, да, я понимаю. Плюс ещё такое ощущение, что чем больше ты становишься профессионалом, чем больше понимаешь, насколько ты делаешь классные, крутые вещи, тем, мне кажется, к критике ты относишься а, э, ну, спо спокойней. То есть ты перестаешь из э, дергаться из-за этого, переживать, копаться в себе. Мне кажется, это гораздо проще. Ну, хорошо. А если вот еще, э, когда человек делает что-то, какую-то работу один, например, это программист, который, э, там, ну, я условно говорю, кодит что-то или делает, или там графический дизайнер, во он работает один, да? Там, не знаю, писатель пишет книгу, художник свою картину- это одно. К тут идет критика непосредственно этого человека. А как ты смотришь на такую ситуацию? Прс например, ам, э, люди, э, д делают кино, там, не знаю, 100 человек, вот, а, как правило, все, э, хейтят режиссера, да, критика и ему, как правило, приходит. Как быть с эт в этой ситуации, как ты думаешь? Есть ли, как есть ли какая-то, э, правильная реакция, неправильная реакция? Это патовая ситуация, ничего тут не сделаешь, нужно как бы, э, м, сох с с просто сохранить лицо попытаться или, может быть, от а, как-то отбиться от этого. Что что делать в такой ситуации?
Ну да, спокойней. Мгм. Допустим. Ну, конечно, да, вот. Ситуации, то что, когда какая-то команда людей работает, или даже это не только просто вот с режиссёром, это хотя, конечно, с режиссёром это ситуация достаточно сложная, потому что тут это направлено всё-таки на одного человека, но бывает же такое, что и там, а, виноват 1 сотрудник, а обрушивается всё на компанию, её имидж ухудшается. Ну, это, конечно, понятно, а, но к такому относиться нужно, а, тоже, я считаю, что компромиссно. Всё-таки можно с людьми, которые эту критику высказывают, поговорить и им их попытаться просветить о том, как этот процесс устроен. Конечно, не все это будут слушать, и мало кому это интересно, но, а, это это то это стоит попробовать сделать, потому что, э, иначе я особый способов не вижу. Ведь, э, можно можно это игнорировать, но игнорировать, как, о в моём случае, это не выход. Я всё-таки такой сторонник того, что с людьми нужно говорить и нужно, э, иметь какое-то базовое уважение ко всем людям, э, неважно, то есть, н что они высказывают, потому что, а, таким образом, э, ты ты можешь ошибаться просто в том, то, что человека нужно игнорировать. Лучше, а, так сказать, а, ошибиться в положительную сторону и с ним поговорить, и это было бы бесполезно. Вот.
Конечно. Мгм. Ну. Да, то есть лучше какую-то активность проявлять, чем молчать или как-то игнорировать. Понятно, да. А вот, э, м, в ту же копилку, ам, скажем, вы делаете проект, и в этом проекте основная, а, задача, которая, м, какая-то или классная идея была реализована тобой. Но у тебя есть начальник, и он присвоил себе все лавры. То есть, например, на какой-то презентации начальник говорит: "Я" или "Моя компания", но больше как "Я", да. Он говорит, что: "Я сделал вот этот продукт, и вот какой я молодец", и все его хвалят, и он тебя не упомянул. Был ли в твоем ам, э, в твоих кейсах такие случаи, и если были, то как ты с ними справлялся, насколько тебе было это критично, и что ты делал в этот момент?
Да да. А, знаешь, с этим сложно, конечно, смириться. У меня такое было, причём не 1 раз. А, даже, м, в будущем, м, вообще, это достаточно частая практика о том, то что, ам, программисты потом в своем коде, для того, чтобы доказать, что они что-то делали, оставляют какие-то такие небольшие упоминания себя, так называемые па пасхалки.
Ага. Вотер во в вотермарку, да, да, да, да, да. <chuckles>
Да, да, вот, э, э, этим они занимаются. Я тоже такое делал в некоторых сч с про в некоторых программах, которые я разрабатывал, но это, конечно, не панацея, и вообще, это скорее шутка. Но вообще, как по поводу того, как с этим справиться, нужно всё-таки, а, осознавать то, что, в общем-то, а, без тебя этот бы человек не смог это заявить, и чисто морально, как бы, ты всё равно выше, чем он. Но, а, это лишь моральное какое-то успокоение, и в жизни это ничего не даёт. Но много историй я слышал, которые связаны с тем, то что, э, потом всё это как бы вскрывалось, люди узнавали эту историю, и этого программиста там, э, или какого-то ещё ра разработчика, какого-то ещё человека, который, оказывается, был ответственен за что-то очень классное, его потом все начинали любить, и, а, можно, н м может быть, надеяться на то, что однажды так и произойдёт. Ну, это единственное, что я себе представляю. Да, да, да, да. <chuckles>
Мгм. Ну да. Мгм. Спра справедливость восторжествовала, да. <laughs> Понятно. Окей. Спасибо тебе за такие развёрнутые и классные комментарии. Было приятно пообщаться и узнать очень много нового о том, как можно реагировать на критику своих идей.
С спасибо тебе, надеюсь, ещё услышимся!